Oye, mira, quiero, eh, platicar contigo, principalmente para, ahora sí que para desahogarme, este, pero, bueno, si pu puedes, eh eh, aportar alguna alguna recomendación, algún punto de vista que que pudiera ayudar al problema, sería excelente. Este, fíjate que tengo un una relación con con un amigo, que recientemente perdió su su trabajo. Bueno, no tan recientemente, hace como 1 año y medio, y por diversas situaciones no le ha sido posible recuperar esa estabilidad que tenía anteriormente. <clears throat> Entonces, mm, de buena manera yo comencé a apoyarlo, en la cuestión, digamos, que de acompañamiento emocional y y, este, mm, pues darle ánimo. Pero, este, y te en algunos momentos en que él ha tenido, pues, alguna problemática por por, eh, imprevistos que han pasado en su familia, pues también he podido apoyarlo económicamente. Y este, eso ha ha redundado en que, eh, pareciera que ya se se, da por sentado o se pone como un derecho adquirido el hecho de que, cuando él tiene una necesidad, pues, recurre a mí y y bueno, sus necesidades son legítimas y sus sus problemas son reales, pero a veces yo ya no tengo la disposición o el o el el el tiempo o el recurso económico para poder apoyarle, y me siento comprometido y entonces, este, mm, ya en algunos casos ha afectado, digamos que mi mis necesidades personales y lo he hecho, digamos que con gusto, pero creo que, eh, ahora, sí ya quisiera poder, eh, cambiar la situación, ¿no?
Entiendo. Esta situación que me comentas, es una situación un poquito delicada, ya que están involucradas, pues, obviamente, eh, las emociones y más allá de eso, una historia que tú ya tienes con esta persona de amistad. Entonces, vamos a ir analizando poco a poco esta situación y me gustaría hacerte un par de preguntas antes de poder proseguir.
Ujú. Ujú. Sí, adelante.
A esta persona, ¿desde hace cuánto la conoces?
Oh, es un amigo de la de la juventud, este, ya décadas de de amistad y, bueno, hemos vivido cosas, muy muy profundas y muy cercanas. Entonces, sí, es un amigo muy cercano mío y de mi familia.
Okey. Ahora, esta persona, este amigo, ¿te ha comentado que te va a reembolsar? ¿Tú cómo lo ves cuando te pide, por ejemplo, un favor, se siente apenado o realmente lo ves llegando con una actitud de: "Ya llegué a cobrar, ahora sí que préstame el dinero"?
No, bueno, este, creo que sí se siente apenado, de hecho, en en la mayoría de los casos no es, este, digamos, una petición tal cual, es más bien exponer sus problemas y y, este, pues, eh, digamos que expresar que, su necesidad es apremiante y entonces yo yo apoyo, ¿no? En un par de ocasiones sí sí ha sido expresa la solicitud de de apoyo, y y bueno, este, también yo he respondido con franqueza y con con la vamos ahora sí que, en la media de mis posibilidades, y él lo ha tomado bien. No ha habido, digamos que por ese lado, ninguna presión o ningún malentendido.
Okey, en este caso hay que dividir bien 2 cosas. Número 1 las emociones, la amistad que hay entre ustedes, los sentimientos, eso es plenamente real por lo que me estás contando en la forma que él, te ha llegado a presentar estos problemas y que, como tú me lo comentas, se siente apenado, al verse en esta necesidad de acercarse a ti con este fin. Creo que es genuina su amistad, creo que sus emociones son genuinas, entonces, eso hay que separarlo, la amistad sigue ahí, creo que es un buen amigo por lo que me cuentas, y tú también, pues, eres un buen amigo por lo que me estás contando. Ahora, la otra parte, la segunda, y aquí nos vamos a enfocar, que es el hecho, es decir, la acción.
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú.
Aquí, tú por sentirte aferrado a esos emociones, sentimientos de: "Es que es mi amigo desde hace mucho tiempo. Hemos pasado tantas cosas juntos, no lo quiero ver mal, lo quiero ver bien". Pues, obviamente te inclinas a, inclusive a veces, pues, herir tu propia economía personal y familiar.
Ujú. Claro, sí.
En este caso tienes que entender algo, tu vida es muy independiente a la de él, es decir, tú no deberías de hacerte cargo de lo que le pase o no en su vida. Claro, no estoy diciendo tampoco que no lo apoyes, ni muchísimo menos
Claro. Ujú.
pero le puedes comentar con toda franqueza: "¿Sabes qué? Ahorita se me complica", y así como tú me estás comentando de esta situación que a veces te sientes, eh, comprometido, hácelo saber. Yo creo que, por cómo me cuentas que son las cosas, él lo va a entender, ya que, definitivamente no creo que esté abusando de ti.
Okey. Ujú.
Entonces, expón esto ante él, y a ver qué qué cómo responde él. ¿Tú cómo crees que él estaría reaccionando si tú le comentaras todo lo que me acabas de contar ahorita?
<smacks lips> Bueno, este, creo que hay hay 2 aspectos, eh, distintos, uno sería la cuestión de los problemas económicos, donde, digo, eh, él entiende y sabe que que podría yo, este, en algún momento limitar, decir: "Bueno, eh, lo que cuento yo es esto, puedo apoyarte así, etcétera". Y la otra es la digamos que la presencia y el ánimo, ¿no? Él, a causa de su situación, también cayó en una en una depresión y y se hizo por ahí algún círculo vicioso porque, e eh, lo rechazaban en trabajos, este, ve no por su edad ya no lo lo contrataban, y entonces, este, mm, a causa de eso, cayó en una depresión y, pues, necesitaba compañía o buscaba apoyo en en alguien que pudiera estar ahí, y bueno, digamos que la el recurso más cercano, pues, era yo, y entonces también tiene ese, digamos, esa necesidad apremiante, a veces, de de platicar, de de, eh, desahogarse, de sentirse apoyado, etcétera, ¿no? Entonces, eh, en ese aspecto, también luego me cuesta trabajo, este, decir: "Híjole, ahorita tengo una actividad acá con mis hijos o una actividad con mi esposa, o voy a hacer algún deporte o alguna cosa", este, me siento, digamos que, mm, em, forzado o o u obligado por la situación, porque creo que o o pondero en ese momento que su relas su situación es más complicada que la mía y y, pues sí, sí afecta. Entonces, como que sí necesito, eh, mm, tener alguna herramienta para poder evaluar y manejar mejor esa situación.
Okey, en este caso yo te recomendaría S en cuanto él, por ejemplo, te pida, eh, pues, apoyo emocional, que un poco de guianza, que se quiera él desahogar contigo, si tú estás en alguna actividad con tu familia, ya sea tus hijos, tu esposa
Ujú. Ujú.
Más allá de decirles: "¿Sabes qué? Ahorita ando ocupado". Dile literal: "Ahorita ando ocupado, pero, ¿qué te parece si tal día, te marco a tal hora?", es decir, realiza, agendar la cita para hablar sobre esto, creo que eso se vería muy bien de tu lado porque, de cierta forma, estás resguardando obviamente tu vida personal, y también al mismo tiempo le estás diciendo: "No te preocupes, sí voy a estar aquí para ti, pero ahorita no puedo, pero ya te hice un espacio a futuro", de esta forma, pues, él también creo que inconscientemente se va a dar cuenta de: "Oye, pues sí, tiene razón, o sea, él también tiene otras cosas que atender, y yo estoy esperando que, pues, él esté disponible para". Exactamente, entonces, eh, creo que es una forma muy sutil de hacerle ver de: "Sí estoy para ti, pero, vamos a agendarlo", es decir: "No estoy 24/ 7 aquí esperando tu llamada", ¿qué opinas?
Ujú. Okey, okey. Ujú. Okey. Disponibilidad completa, sí, ujú. Okey, sí, creo que es una una excelente, este, manera de de manejarlo, este, no negarse, sino decir: "Sí, pero en otro momento, sí, pero en en este momento no", este, creo que podría ser muy muy provechoso, este, y y él entendería mi disponibilidad, eh, me a futuro, pero no en ese momento, entonces, creo que tienes razón, es una manera muy muy adecuada de enfrentar, digamos, ese tipo de de situaciones.
Así es, y más que nada, por último, te quisiera recordar que, muchas veces la gente cae hasta el fondo, pero tarde o temprano vuelven a salir a flote e inclusive muchas veces que la vida da giros de 180 grados, y así como él esta en esa posición, ol el día de hoy, y tú en la que estás ahorita, el día de mañana, pues, no sabemos qué podría suceder y se pueden invertir los roles, así que por eso yo, pues, yo te sugeriría que fueras humanista con él, y más que nada también por todos los años que llevan de amistad que, pues, al fin del día, lo que puede llegar a salvar a un ser humano son los recuerdos y las bellas memorias que genera.
Ujú. Claro. Ujú. Claro. Ujú. Claro, sí sí, digo, este, entiendo que está en un bache de su de su historia de vida, lo conozco de de, te digo, desde muy joven, y sé que es una persona responsable, trabajadora y capaz, y y por circunstancias, digamos que, eh, fuera de de su control o del control de de nosotros, pues, él está enfrentando esta situación, entonces, sí sí creo que, em, es legítimo su su su lucha, y su sus sentimientos, pero, este, eh, tarde o temprano yo creo que sí los va a poder a poder, este, resolver esos problemas y y sali seguir adelante, ¿no?, pues, te agradezco mucho porque creo que sí me das mucha claridad en la manera en que tengo que afrontarlo, y y, eh, digo, el el solo hecho de de platicarlo, de verbalizarlo, es ya una un, digamos que un desfogue emocional para mí y me da, eh, pues, un poquito más de de fuerza para poder seguir adelante.
Claro, me da muchísimo gusto, espero que se mejore, su situación de tu amigo, que también tú, eh, pues, encuentres esta manera de mantener el equilibrio familiar, personal y también con el de tu amigo, y te deseo una excelente día, mis mejores deseos.
Igualmente, espero que tengas un excelente resto del día, gracias nuevamente y hasta luego.